Ja, schon Diskussionen, aber noch mal emotionaler. Also, jetzt nicht so sachlich, sondern es ist schon immer sehr emotional aufgeladen, und es wird halt nicht sachlich ausdiskutiert bis zum Ende. Es ist dann meistens halt so, dass eine Person dann irgendwie supergenervt abdampft und dass dann halt irgendwie 'ne komische Stimmung herrscht, aber das also, ja, es wird halt einfach nicht so richtig aufgelöst. Es ist dann nicht so, dass wir dann gar nicht mehr miteinander sprechen, aber es kann dann schon so sein, dass danach halt einfach 'ne komische Stimmung herrscht und alle dann halt versuchen, sich so 'n bisschen zurückzunehmen, was aber halt ja auch dazu führt, dass es dann
Mhm. Mhm.
einfach 'n bisschen angespannter ist und nicht so locker.
Mhm. Ja klar, das ist das ist natürlich dann ganz verständlich. Hm, Hass also, ich denke, wenn du jetzt also, wenn wir's jetzt auf die Konflikte zwischen den anderen bezieht, kannst du da als Person relativ wenig machen. Das Einzige, was mir einfällt, du hattest ja gesagt, dass seine Mom da oft die falschen Worte findet. Vielleicht könntest du ihr da 'n konstruktives Feedback geben, wie sie das vielleicht besser gestalten kann. Hm, aber wenn's jetzt um dich selber geht, kannst du vielleicht ich weiß nicht, ob es so ist, aber könntest du vielleicht versuchen, dich 'n bisschen diesen Situationen zu entziehen? Also, wenn du merkst: „Boah, jetzt kommt's wieder, äh, hoch“, dass du dann sagst: „Ne, ich entziehe mich der Diskussion. Ich sage einfach: ‚Ja, ich gehe einfach.‘ Ich sage: ‚Ey, ich hab keine Lust, jetzt haben wir Family Time, wir wollen jetzt Spaß haben.‘“ Äh, w wäre so was 'ne Möglichkeit?
Ja, das ist, ähm, tendenziell schon 'ne Möglichkeit. Ähm, allerdings habe ich auch da immer das Gefühl also, natürlich, ich m mache das dann schon auch, aber oder <snorts> ja aber irgendwie habe ich dann gleichzeitig auch immer so den Drang, doch noch irgendwie zu schlichten oder, äh, das halt s ja. <tsk> Ja, ja, eigentlich im Endeffekt entziehe ich mich oftmals nicht, weil ich halt einfach dann doch schlichten möchte oder w f ja, halt einfach die Situation auflösen möchte. Ähm, genau, aber das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Anhaltspunkt, dann einfach so ja, mich so 'n bisschen zu distanzieren und mir halt dann auch zu denken: „Ja gut, es hat jetzt grade auch nichts mit mir zu tun. Ich kann da auch gar nichts machen. Im Zweifel mache ich's nur noch schlimmer, so. Deswegen ja, gehe ich mal 'ne Runde spazieren oder so.“ Das eigentlich 'n 'n ja, 'n sehr guter Ansatz, sollte ich mal umsetzen.
Mhm. Mhm. Ja, ähm, wenn du sagst, du versuchst zu schlichten, ähm, wie erfolgreich bist du darin?